हाँ, मतलब जब मैं मतलब अभी बताया था ना शादी को जा रहा था और मेरी भी ट्रेन में कुछ लोगों से मतलब अ, अच्छे से हुई मतलब दोस्ती भी हुई समझिए ऐसे ही और वो कुछ बिज़नेस के रिलेटेड जा रहे थे, तो अ, हमसे कुछ बातें हुई फिर उन्होंने कुछ बातें बताई फ़िर एसे ही उनसे दोस्ती हो गई, और इसके साथ-साथ हम लोग भी मतलब स्कूल से ट्रिप पर गए थे कहीं। मतलब यहाँ पर एक विशटिमला बोलके है यहाँ पर व्रंगल। तो यहाँ से वहाँ पर गए थे और वहाँ पर दूसरे कॉलेजेज़ के भी स्टूडेंट्स आए थे, तो वहाँ पर उनसे दोस्ती हुई और फिर वहाँ पर उ हाँ, उनका कुछ मतलब ऐसा मैटर हो गया था मतलब बस का हुए। तो फ़िर वहाँ से कुछ लोग हमारे जो हमारी स्कूल की बस होती है ना तो उसके अंदर आ गए थे तो फिर बहुत देर उनसे बातें करने का भी टाइम मिला तो अच्छे से बात करी और बहुत अच्छा लगा मतलब वो भी कुछ शेयर करे, हम भी कुछ शेयर करे तो दोस्ती अच्छी पक्के मे होगी।
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ, जी। अच्छा। हाँ। अच्छा। <laughs> जी, जी। अच्छा, अच्छा। जी। हाँ। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। चलिए बढ़िया है। जी, जी। हाँ। अच्छा। <laughs> हाँ। जी, जी। <laughs> जी, जी। अ, हाँ। जी, तो एक रोचक बात मैं भी बताना चाहूँगा कि अ, जैसे अ, मैं शादीशुदा हूँ और जब मैं अप अपनी ही वाइफ़ से पहली वाल मिला था, तो भी यात्रा के दौरान ही हम लोग मिले थे। हम लोग हवाई यात्रा कर रहे थे अ, हैदराबाद से अ अ, चेन्नई की और मेरी जो वाइफ़ हैं वो <chuckles> चेन्नई की रहने वाली थी तो उनसे मैंने उनसे मुलाकात हुई, उनसे थोड़ी बात हुई और इस तरह से नंबर एक्सचेंज हुए और त काफ़ी अ अ, ज फ़्लाइट लैंड हुई चेन्नई में <chuckles> और उसके बाद थोड़े अ, कुछ ही दिनों में हम लोग अच्छे ग गहरे मित्र बन गए और उसके बाद हमने द द 2 साल बाद हमने शादी की। तो देखिए ना कहीं न कहीं यात्राएँ कैस किस तरह पे अ, हमने शुरू तो जोड़ देती है हमें हम कुछ रिश्ते ऐसे। तो आपने भी आस-पास में देखे होंगे कई अपने मित आपके मित्र होंगे जिन्होंने शादियाँ की होंगी अपने सहयात्रियों के साथ। <chuckles> जी।
जी हाँ। हुँ। हाँ। अच्छा, अच्छा। हुँ। अच्छा। हाँ। अच्छा जी। अच्छा, हमारे लिए हाँ। हाँ, हाँ, जोड़ती है। हुँ। हाँ, हाँ। हुँ। हाँ, हाँ। तो हाँ, इतना यात्रा में तो नहीं है जितने दोस्तों को मैं जानता हूँ लेकिन हाँ, कुछ प्लेस पर गए थे वो, तो वहाँ पर कुछ मिले फिर ऐसे ही हुआ। एक हुआ था दोस्त का, वो कुछ मतलब एक प्लेस को विजिट करने गए थे हिस्टोरिक प्लेस थी या कुछ तो वहाँ पर लड़की मिली जो बातें हुई फिर उनकी शादी भी हो गई और दोस्ती ऑनलाइन हुई थी। ऑनलाइन बहुत अच्छा लगा मुझे आपका मतलब इतना दोस्ती फ़िर दोस्ती के बाद फिर शादी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, और
जी, जी। हाँ। हाँ। जी। जी, जी। हाँ। जी, जी। <laughs> जी, अरे वाह, वाह! जी, जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। जी, जी, अ, <chuckles> वो लिखा मुझे लगता है कहीं न कहीं लिखा होता है देखिए, दोस्त बनते नहीं हैं ब अ, अब हो बन जाते हैं अपने आप, हम नहीं बनाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। ये आपने कहा हिंदी में भी कहावत है कि कहते हैं ना कि अ अ, द दोस्ती की नहीं जाती, दोस्ती हो जाती है। अ, कुछ ऐसे सर्कम्स्टैंसेज़ बन जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हो जाती हैं जीवन में, जो हमें आपस में जोड़ देती हैं और इसी तरह से एक आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जब आप यात्रा करते हैं तो क्या अकेले जाना पसंद करते हैं ज़्यादा या अपने मित्रों के साथ जाना पसंद करते हैं आप?
हाँ, हाँ। हुँ। हुँ। हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी।

हाँ, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है दोस्तों के साथ यात्रा करने में। मतलब हाँ, तो अभी कभी-कभी मतलब हम बिज़ी हो जाते हैं लाइफ़ में, फ़िर कभी ऐसा बाहर निकलते हैं। तो बहुत मतलब अनुभव अलग ही होता है वो बता बता नहीं सकते, बहुत आनंद होता है।
हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ। जी। <chuckles> जी, जी। हाँ। जी, जी।
हुँ, तो आप कभी गए थे दोस्तों के साथ यात्रा पर?
ज अ, मैं खुद अ अ अ, जी, जी मैं भी वही बात करना चाहता था कि अ, ज़्यादा तो मैंने क अ, ज़्यादा तो नहीं घूमा हूँ दोस्तों के साथ लंबी यात्रा पे। लेकिन एक यात्रा मैंने की है हैदराबाद से ही अ, उस समय मेरे पास जॉब नहीं थी और मेरे बाकी दोस्तों के पास जॉब थी। तो उन्होंने ऐसा ही अचानक प्लान बनाया और हैदराबाद से गोवा लो हम लोग गए अपनी अ, कार करके। पर अब अज हम लोग 6 लोग का ग्रुप था। लेकिन उसमें दुर्भाग्यवश हमें सिर्फ 2 लोगों को ही ड्राइविंग आती थी उस समय। तो 16 घंटे ड्राइव किया 2 लोगों ने और बहुत भारी पड़ा वो सफर। सफर तो बहुत मज़ेदार था लेकिन अ, उन दोनों लोगों को बड़ा भारी पड़ा वो सफर। क्योंकि अ, रास्ते में अ, 2-2 घंटे की ड्राइविंग करके बार-बार चेंज कर रहे थे वो लोग। लेकिन अ, कभी भी मैं कहूँगा ना कभी भी दोस्तों के साथ आप जाएँ। तो लंबी दूरी की अगर यात्रा कर रहे हैं कर रहे हैं अपनी खुद की गाड़ी से। तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसे 3 या 4 लोग हो जो जिनको ड्र ड्राइविंग करनी आती हो। जी। <chuckles> जी।
हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। अच्छा। हुँ। हाँ। 1-2 ड्राइवर लो। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल अ, हमने भी मतलब अभी बाइक पर गए थे। दो मतलब तो तब हमें भी एक्सपीरियंस हुआ ये कुछ। हाँ, तो बाइक पे दोनों थे तो एक ना एक कोई ना कोई चला लेते थे बस। बहुत अच्छा लगता था हमें भी।
हाँ। जी, जी। अच्छा। जी। हाँ। जी, जी, बिल्कुल। सबसे बा अस मुझे लगता है सबसे बड़ी मुश्किल यही आती है कि आप जब दोस्तों के साथ जाते हैं ना। तो पहले तो सबका अ, जैसे आपने कहा कि अ, सबको टाइम नहीं मिलता, सबको छुट्टियाँ नहीं मिलती उन दिनों में। और दूसरा ये है कि अगर टाइम भी मिल जाता है ना। तो कई बार आप देखेंगे कि कोई दोस्त तो आपका बहुत पंक्चुअल है टाइम के लिए, कोई बहुत ही लेट लेट लतीफ़ है। <chuckles> तो वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है।
हाँ। हाँ, हाँ। हुँ। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, ये बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि हम मतलब वो होता ही है मतलब कितना भी बोल लो उसे मतलब होता ही है वो वेस्ट हो जाता है उसका नाम भी ऐसे ही पड़ जाता है। तो दिक्कत तो होती है बहुत। लेकिन दोस्त है, जाना है, चलना है बस, गाड़ी चलाना ही पड़ेगा।
हाँ। <chuckles> जी, जी। हाँ जी। हाँ, हाँ। <chuckles> जी, जी। चलिए अ अ, जी, जी। ब जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और उम्मीद है कि अ, कभी ना कभी हम दोनों साथ में शायद यात्रा कर पाएँ। और चलिए इसी आशा के साथ आपको विदा कहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
अ, आपसे बात करकर बहुत अच्छा लगा। अच्छी, अच्छी बातें मिली जानने के लिए। हाँ। हाँ। जी, जी। हाँ। <chuckles>